Und dann habe ich das geguckt, denke ich mir so: „Ah, egal.“ <laughs>
Ja, ähm, kommt drauf an. Also, wenn da jetzt irgendwie was Größeres wäre und ich wüsste davon nichts, dann wäre ich wirklich angepisst. Ähm
Ja, aber das haben wir dann nicht, ne? Also, zum Beispiel, ich habe heute gestern und heute zweimal die gleiche Einladung zu der gleichen Party bekommen vom gleichen Herren, weil ich glaube, der hat vergessen, dass er mir das schon mal geschickt hat.
<laughs> Ja, okay. Ja, aber das ist ja gut. Da bist du ja mit dabei dann quasi. Aber, ähm, ne, also ich ich habe das auch öfters. Also, grad so bei meinen besten Freundinnen, ne? Wo ich dann denke, im ai ist doch so, da kommt so 'n Impuls und den tue ich dann aber weg. Weißt du, was ich meine? So'n Impuls von
Der Dämlack. Mhm.
boah, ich bin doch aber deine beste Freundin. Weißt du, was ich meine? Und wie kannst du? Ähm, und dann denke ich mir: „Ach, man kann doch aber mehr Freunde haben“, ne, so, i
Ja. Natürlich, das ist ja der springende Punkt. Du kannst mehr Freunde
Also, ich habe gelernt aber der Impuls ist erstmal die für 'n paar Sekunden da, bis mein Verstand dann einsetzt und sagt: „Du, ist doch normal, dass man nicht nur 1 Person als Freund hat“, ne, so. Also, und grade, weil ich auch noch so weit weg bin, wie kann ich 'n verlangen, dass du wie kann ich denn verlangen, dass sie ganz alleine da sitzt, ne? Also, noch bekloppter. Ne, aber so dein dein der 1. Impuls ist so: „Boah, wie kann die nur?“, ne? So. Oder ich hoffe, die die findet die nicht besser wie mich. Und dann so: „Ach Quatsch, ne“, ne, so, ja. Kommt ja eh nicht vor.
Ja. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Ja. Ja, aber das ist halt ein eigenes Trauma, was dann hochkommt, glaube ich. Aber so an sich so an sich haben wir echt unter der Gruppe wir haben auch ein Geheimnis, das haben wir also mein anderer also, wir haben also, das sind 2 Brüder und noch 'n Kumpel, ja? Wir dre wir 4 sind so 'ne Beste-Freunde-Gruppe. Gut, da kommen ja noch andere Leute dazu, ne, aber die sind deren Freunde, damit habe ich nichts zu tun. Und, ähm, äh, zum Beispiel ich und einer der Brüder haben ein Geheimnis zusammen vor dem anderen Bruder.
Ja, glaube ich auch hundert Prozent. Ja. Ja. Aha. Ja. Aha. Ach, du meine Güte, das wird ja kompliziert jetzt.
Ey, ist es auch. Wir haben sogar 2 Geheimnisse zusammen, nur dass das eine Geheimnis natürlich ausgeplaudert wurde, ne? Aber das weiß der Bruder zum Glück nicht. Ähm. Ja, es ist total doof und
Oh. Ah, <laughs> auch noch. Jetzt musst du dich noch jetzt musst du dich noch um mehr Leute besorgen, dass die ihre Klappe halten. Ja.
Mhm. Oh, es ist schrecklich, schrecklich. Und jedes Mal, wenn ich mir denke: „Boah, sollte ich das noch mal ansprechen?“, denkst du: „Ne, ich will ja gar nicht dieses ich will den Punkt gar nicht auffrischen. Der soll einfach in Vergessenheit geraten werden.“
Ja, genau, weil manchmal das ist ja auch so 'ne Sache, man erfrischt anderen s ähm, Erinnerung und dann ist es wieder vorne, ne? Während man sagt ja auch, schlafende Hunde lässt man schlafen oder so was, ne? Oder genau, ja, ja, ja, ja, so. Ja, genau.
Ja, richtig. Und das will ich gar nicht. Das soll mal einfach mal so Genau, schlafende Hunde weckt man nicht. Und somit möchte ich halt einfach, dass das so